<chuckles> Oh Gott. Ja, ich ich habe jetzt mein letzt also, ich bin ähm, ich wohne auch nicht mehr in Deutschland und hier, wo ich jetzt wohne, gibt's, äh, auch traditionelle dass man an Ostern sich um Mitternacht bei der Kirche, also bei der Kathedrale trifft und dann dort dreimal um die Kathedrale rumlaufen muss mit einer Kerze. Also ganz andere Tradition.
Und was <chuckles> interessant, und was bringt das? Gut gutes Glück oder was?
Glück vielleicht, <laughs> Liebe, so Sachen, die man eben ab und zu mal gebrauchen kann, glaube ich.
Ja.

Ja. Ja, das stimmt. Was hast du denn für traditionelle Feste, die du so immer schon gemacht hast als Kind oder als, äh, Erwachsene?
Hm, ähm, also ich denke, wir haben immer Weihnachten gefeiert.
Klar, ja.
Und dann auch immer dadurch, dass ich 'ne sehr große Familie habe und 'ne sehr erweiterte Familie, immer, ähm, mehrere Tage lang und an Ostern zum Beispiel haben wir auch immer immer viel gemacht zusammen.